転職されたそうですけれども、転職を考えたきっかけってなんですか？
はい。 はい。と、私は今で4社目の会社で、え、3回転職してるんですけども、と、ま、一番最初のですね、会社で、ま、転職しようと思った、き決め手は、もうワークライフバランスが非常に悪かったことです。
ええ。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 ああ、なるほど。どういう感じで。
はい。 はい、そうですね。もう、いつも私は、あの、冗談でというか、こう話す時に言うんですけど、ええ、深夜2時まで残業したりとかですね。あとは、ええ、し11連勤っていう、このふたつが、あ、私のあの、鉄板ネタではあります。<laughs>
ええ。 はい。 ええ。 おお、はい。 あ。 あ、それは許されるんですね。<laughs>
はい、 まあ、許されるっていうか難しいんですけどね、なんか、そうですね、当時は、まあ、ええ、ねえ、一応、うん、ね、残業申請とか思いっきり書いて出しましたけど。<laughs>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
ああ。そうなんですね。へえ。それにじゃあ、あの、耐えられなくなって転職をされたということでしょうか？
はい。そうなんですよ。 そうですね。と、まあ、やっぱりこうね、その、うじ残業代とかっていうのもなんですかね、あの、手当て少ししか出ないっていうところもあって、で、給料が全くその仕事量と見合わない、というところがあったので、もうほんとに当時はもうなんていうんすかね、あの、す3年か3年経つまでもうずっと頑張ってたって感じです。
ね。 ええ。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 あ、そうなんですね。さんねんかん頑張って、じゃあ、もうその間はほとんどもうプライベートの、あの、時間なんか無いような感じだったんですか？
はい。